Wah, kalau diambil hikmahnya itu tadi ya, Kak, ya. Meskipun emang ketika emang kita ketemu orang baru, kita harus lebih waspada dan juga tahu batasan gitu kan. Gak semuanya kita sharing-lah gitu tentang hidup kita gitu. Tapi ada kalanya kita jangan sampai nge-judge orang dari itunya tadi, dari permukaannya gitu, dari cover-nya, yang mana perawakannya mungkin kayak cewek gak bener, atau kayak mungkin, eee, gak sepemikiran atau sejalan lah dengan kita d dalam masalah penampilan ya, tapi ternyata dia hatinya baik, terus itu juga dia menolong gitu. Makanya kayak aku bener-bener kayak, wah kayaknya aku ketemu malaikat di Bangkok gitu ya, walaupun perawakannya bukan kayak malaikat ya gitu, kan kayak cewek-cewek kayak gitu, tapi ternyata dia tuh sangat baik. Terus juga sampai sekarang itu kita masih komunikasi Kak, jadi kayak udah hampir berapa tuh ya, udah 10 tahun Kak, ya, udah 10 tahun kita masih komunikasi, setiap aku ke Bangkok pasti aku ngabarin dia lagi, gitu loh, Kak. Jadi pernah eee, itu kan pertama kali aku ke Bangkok yang dulu kan, pas yang ke-2-nya aku ke Bangkok lagi, acara kampus lagi, aku ketemu dia lagi dan di situ dia juga pasti selalu ngajak ke tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah ak eee, diajak aku di Bangkok. Jadi aku ngerasa kayak kalau ke Bangkok itu pasti aku selalu nyari dia. Dan pernah aku ke-3 kali ke Bangkok itu gak ketemu dia, cuman aku bawa keluarga aku kan Kak. Terus aku ada masalah gitu sama tiket aku kan, terus dia yang ngebantuin aku Kak, "Emang gimana tiket kamu?" Gini. "Terus orang tua kamu aman gak?" Dia bilang gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh nemuin kakak ketemu gede gitu loh Kak, gitu. Jadi aku ngerasa, wah, orang ini tuh baik banget sampai kita bisa komunikasi sampai sekarang, gitu Kak.
Mhm. Oke, iya iya. Oke. Heeh. Mhm mhm. Wah, heeh. Waduh, heeh heeh. Mhm. Wah, heeh heeh. Mhm mhm. Iya iya! Heeh heeh! <chuckles> Iya bener. Oke, wah ini keren banget sih, Kak, ceritanya. Aku sampai bener-bener, apa ya, gak terbayang sama sekali gitu loh, bahwa memang masih ada gitu orang sebaik itu, padahal kita gak kenal sama sekali terus gak ada hubungan darah sama sekali ya. Teman aja bukan apalagi keluarga gitu kan, Kak. Wah keren sekali nih. Nah, tapi nih, Kak, misal nih untuk, eee, kak eee, mungkin aku gitu yah, ketika mungkin aku ke luar negeri atau apa gitu bertemu orang baru kayak gitu, apa sih yang perlu aku waspadain, gitu Kak ya, biar aku tuh nggak sampai istilahnya ketipu dengan orang baru gitu loh, Kak? Kan kita nggak tahu juga ya, dia baik atau enggaknya, kayak gitu.
<laughs> Bener kan, Kak. Bener. <chuckles> Iya iya. Bener bener.